जी, मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जैसे अभी बताया कि जो अ, ये ग अ, गंदे-गंदे कमेंट्स करते हैं, तो इससे मतलब जो इंसान है, उसकी भावनाओं पे काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचता है। और मेरा तो ये मानना है कि अ, अगर हम भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी सोच-समझकर और ज़िम्मेदारी से पोस्ट करनी चाहिए, और जो है, नफ़रत फैलाने वाली जो पोस्ट होती हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा ना देना चाहिए। उनको हमें नॉट इंटरेस्टेड या अ, रिपोर्ट करना चाहिए, जो ऐसी पोस्ट आती हैं, जिससे कि क्या हो ज़्यादा आगे तक उनको रीच ना मिले और फैल ना पाए, और
जी, जी। हाँ जी। जी, जी। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा।
जो हमारे दूसरो लोग हैं, उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए, और तो मुझे आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलीं। आशा करता हूँ, फिर मुलाकात हो आपसे।
हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी। जी, जी। अ आपसे भी काफ़ी अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।

जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जैसा कि आजकल देखना देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा नफ़रत भरे कमेंट्स और पोस्ट अ, दिखते हैं सोशल मीडिया के ऐप्स पे। तो वो काफ़ी मतलब अ, मानसिक प्रभाव बहुत ग़लत पड़ता है और जिससे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव भी होता है, जैसे पोस्ट वग़ैरह में कमेंट करते हैं, तो यह बहुत ग़लत बात है, मतलब कितने लोग तो इससे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और मतलब काफ़ी लोग तो ग़लत अ, अपना मतलब ग़लत रास्ता भी चुन लेते हैं इसकी वजह से और देखा होगा आपने कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसकी वजह से सुसाइड वग़ैरह भी कर लिया है। तो मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें मतलब इतनें आसानी से होने देनी चाहिए सरकार के द्वारा और इस पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अ, नए नियम लगाने चाहिए और नई पॉलिसीज़ लानी चाहिए। अ, अपने जितने मॉड मॉडरेटर्स होते हैं उनको एक्टिव करना चाहिए। जि जितने ऐप्स हैं और जो ये ग़लत चीज़ें होती हैं, उनको मतलब जो हमारे फीड में भी आती हैं तो हमें नॉट इंटरेस्टेड कर देना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच ना पहुँच पाए।
जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
और मतलब साथ में मतलब क अच्छा कंटेंट अगर हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे मतलब नफ़रत काफ़ी ज़्यादा कम फ़ैलती है और सब लोग एकता के साथ रहते हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा ऐसे में हम ख़ुद सोशल मीडिया का सकारात्मक माहौल बनाए रखने में क्या कर सकते हैं?
हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी।

जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जैसे कि आपने पॉइंट के बारे में बात करी, तो मतलब उन्होंने एक अपना जो वीडियो उनका कंटेंट फ़ॉर्म है, उन्होंनें नॉर्मली एक अ, रोस्ट निकाला था। शायद वो एलवीश यादव के ऊपर था और तो मतलब अ, जो एलवीश यादव के जो फैन बेस है, वो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है तो, वो कुछ भी बात सहते नहीं हैं, तो मतलब उसपे बहुत से पढ़े लिखे भी होते हैं और कुछ अनपढ़ लोग भी हैं। तो मतलब वो जो जाके, स्ले पॉइंट के कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें करते हैं, मतलब घरवालों के ऊपर जाके और उसकी मॉक्ड वीडियो बना के, फ़ोटो बना के वो मतलब उसपे काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है स्ले पॉइंट के ऊपर। उन्होंने मतलब एड्रेस भी करी थी ये बातें, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ग़लत लगता है। तो मतलब किसी के मतलब घर पे पर्सनल नहीं जाना चाहिए, किसी को भी
जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी। जी, जी। सही बात है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है।
अ, इस टाइम पे मतलब देखा गया था कि रोस्ट पे भी उन्होंने मतलब कुछ ऐसी बातें तो नहीं करी थी कि जी, उन्हें इस हिसाब से गाली पड़नी चाहिए थी। लेक़िन जो लोग फ़ेक आईडी से जाके भला बुरा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा, नफ़रत भरे कमेंट्स और पोस्ट से आम इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है? अ, आपने कभी ख़ुद ऐसा महसूस किया है?
हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। जी, जी। जी, जी। नहीं, देखिए क्योंकि मैं तो अ, सोशल मीडिया को ऐसा कोई प्रयोग करता नहीं हूँ, ना ही मैं ख़ुद कभी मैंने ऐसा कोई प क अ, पोस्ट किया हो। लेक़िन जैसे हम आम तौर पे देखते हैं ना कि अ, जैसे बहुत लोग जो होते हैं वो कभी-कभी ऐसा होता है कि अ, उनके कमेंट्स में जब वो लोग क्योंकि जब वो भी अपना अ, जो अनुभव बताते हैं, तो मैंने भी यही सुना है कि उनके ऊपर भी ना काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा कि एक तनाव-सा आ जाता है और फिर जब वो क्योंकि देखिए कोई भी अगर ऐसे से अ, जो है कमेंट्स वग़ैरह को पढ़ेगा और कहते हैं ना कि ऐसे जो लोग टिप्पणियाँ अ, देते हैं उनको अगर पड़ेगा, तो अक्सर हर हर क हर किसी के मन में एक निराशा ही होगी, है ना? सबको दिल में बात चुभेगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग अ, मतलब एक तरह से जो गाली वग़ैरह का प्रयोग करते हैं, और ऐसी-ऐसी टिप्पणियाँ पास करते हैं, एक तो उससे क्या होता है ना व्यक्ति का मनोबल भी जो है गिर जाता है। अब अगली बार से वो हो सकता है कि ऐसा कंटेंट ना बना पाए, चाहे उसमें कोई ग़लत बात ना हो, लेक़िन फ़िर भी कहते हैं ना हमेशा एक उस चीज़ का डर रहता है। और देखिए, हर किसी को अपनी अ, मैं बोलूँगा कि अपना मान-सम्मान और इज़्ज़त भी प्यारी होती है, तो कोई नहीं चाहेगा कि इसके वजह से जो है, उसको अपना वो सम्मान खोना पड़े। तो मुझे तो लगता है ना कि कहीं न कहीं ये जो है आदमी के ऊपर ना एक इंसान के ऊपर बहुत ही ग़लत तरीक़े से प्रभाव डालते हैं, उसका बिल्कुल जो मनोबल जो है नीचे गिर जाता है। और उसपे एक तरह का मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग तो बेचारे अ, देखते हैं ना जैसे डिप्रेशन वग़ैरह में चले जाते हैं, उसका भी शिकार बन जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। जी, जी। आपकी इस बारे में क्या राय है?
जी। जी। जी। जी। जी। जी, जी।